Como você separa tempo de trabalho e de descanso?
Ah, eu acho importante criar, ali, eh, uma rotina em que você tem bem delimitado, ali, o que é tempo de trabalho, o que é tempo de descanso. Sei que, às vezes, acontece momentos em que você está no trabalho que, eh, é esperado que você se dedique mais por questão de, ah, é um evento importante, eh, é uma demanda tá maior.
Uhum. Certo, que sai um pouco das do seu horário normal, né.
Isso, e aí é esperado uma certa flexibilidade, o que é ok, mas, a partir do momento que essa flexibilidade começa a afetar o seu bem-estar, interferir muito no seu descanso, é importante ali impor o limite e entender que: "Olha, estou começando a a interferir ali no meu bem-estar. Então, eh, esse meu tempo de descanso, esse meu tempo de lazer, aqui, é é importante e eu não vou abrir mão". Então, assim
Uhum. Certo. Uhum. Sim. É o momento que você se recarrega também, né.
Isso. Exatamente. Então, é importante ter ser flexível, mas também entender a tem até até que ponto, né. Se for um período se for só durante esse período e ali você conseguir levar sem se prejudicar muito, ok, mas caso contrário, começar a ter essa limitação ali. Impor um certo limite, ali, e
Uhum. Sim. Uhum. Sim, que é difícil, não é. Como é que você impõe limite, você determina, assim, limites saudáveis com o seu chefe, por exemplo, numa situação dessa?
É, por exemplo, no caso em que você trabalha em escritório, você tem que tem um tempo ali de que de que você, eh, tem que pegar um um trem. Ou então, eh eh, o tempo de deslocamento Isso, o tempo de deslocamento até o trabalho é é, sei lá, 1 hora, 2 horas. E aí, no caso, se você tá trabalhando muito, é esperado que você, eh, faça 1 hora extra. Talvez, eh, adaptar ali, ser flexível no sentido: “Ah, eu vou tra já que está o o, eh, o período está muito corrido, então eu vou trabalhar de home office, eh, vou vou trabalhar de casa.”
Uhum. Fazer a locomoção. Uhum. Uhum. Ah, sim, que aí você ganha essa hora para a empresa, e não na locomoção.
Isso. E aí, o tempo que você iria perder, ali, na locomoção, né, você já já ganha ali no no home office e é um é um é uma hora, ali, que você já vai estar sendo produtivo, né, em vez de estar ali no no trem ou então no dirigindo. Eh, mas, eh, eu acho importante ali encontrar um meio-termo em que, eh, a pessoa tem que se conhecer e entender: “Olha, eh, a partir desse momento aqui, eh, a partir desse, eh, desse período, esse é o meu limite em relação a mi meu horário de lazer.” E tentar conversar, e e adaptar e impor limites também.
Hum, inteligente. Uhum. É verdade. É uma boa solução. Uhum. Sim.